เอาจริง ๆ แบบเดียวกันค่ะ อย่างเพจน่ะเนาะ แบบว่าทุกคนสร้างเพจน่ะ ก็ต้องการที่ ส่วนมากนะคะ ก็ต้องการแบบว่าคนจำนวนเข้ามาดูเยอะ ๆ ยิ่งถ้าเป็นสื่อ เป็นเพจที่แบบเหมือน เขาเรียกว่า สถาปลา สถาปนาตัวเองให้เป็นสื่ออะค่ะ เหมือนอาจจะสรุปข่าว หรือว่าเป็นแบบว่า มีความคิดเห็นทางด้านเรื่องต่าง ๆ เนี่ย อันเนี้ย คนก็จะติดตามเยอะ ถ้ายิ่งแบบลงเรื่อง Drama เรื่องแบบว่า เรื่องคาว ๆ เรื่องไม่ค่อยแบบ เรื่องที่ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์น่ะค่ะ อันเนี้ยมัน
อือฮึ ครับ อา ครับ อือฮึ อา เรื่องแบบคนไทยชอบ ใช่ไหมครับ? อย่างงี้ <chuckles>
ใช่ ก็คือแบบชาวบ้าน 1 ชาวบ้าน 2 อะค่ะ ชอบ อะไรอย่างเงี้ย ทา มันทำให้ความเห็นสุดโต่งอะกระจายเร็ว เพราะ 1 เขาจะแชร์กันเร็วมาก ๆ เลยค่ะ พวกเนี้ย แล้วก็ไฟลามทุ่งไงคะ แล้วก็เป็นแบบว่า เหมือนพอคนหนึ่งคอมเมนต์ไปปุ๊บ อีกคนก็คอมเมนต์ตามเป็นแรงสนับสนุน แล้วทุกวันเนี้ย ถ้า ใช่ ส่วนใหญ่อะเขาก็จะกล้า คนส่วนใหญ่ที่ เขาเรียกว่า คอมเมนต์ที่คอมเมนต์ไม่ดี อย่างเช่น คอมเมนต์เหยียด หรือคอมเมนต์ที่แบบหยาบคาย อะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่เขาจะกล้าที่หลังจอไงคะ เหมือนแป้นคีย์บอร์ดน่ะมันง่าย มันไม่เหมือนการที่แบบว่า
อือฮึ ครับ อือฮึ อา มันก็เป็นการตามน้ำกันเนาะ อะฮะ อะฮะ อา มันก็จะเชิงอย่างงั้นเนาะ
ใช่ เพราะว่า อะ ถ้าเราพูด กันในตลาดเนาะ เราเจอหน้ากันเนี่ย อันเนี่ย อย่างมาก ใครจะไปกล้าพูด แรง ๆ ถูกไหมคะ? ใครจะไปกล้าพูดคำเมนต์ แรง ๆ
อือฮึ ครับ อ้าว ไม่ได้สิ ก็ต้องมีการปะทะกันใช่ไหมครับ? ถ้าเกิดว่าไปคุยกัน ต่อหน้า อย่างเงี้ย อา ก็อาจจะมีการปะทะได้
ใช่ ใช่ ใช่ แต่สื่อสังคมอะค่ะ เหมือนเรามีกำแพงเล็ก ๆ กั้น ที่สามารถส่องหน้าต่างคนอื่น ได้ แล้วคนอื่นน่ะ บางทีเขายังไม่เห็นเราชัดไงคะ เราก็เลย เหมือนคนที่แสดงความเห็นพวกเนี้ย เขากล้าที่จะอยู่หลังจอ กล้าที่จะอยู่หลังแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยแหละค่ะ เยอะ อืม
อือฮึ อะฮะ ครับ อืม ก็ อันนี้อาจจะเป็น เขาเรียกว่าเป็น mindset ของคนกลุ่มนี้ แล้วกันเนาะว่า อาจจะมี เขาเรียกว่า มีตัวตนที่เป็นอวตาร ที่มา เขาเรียกว่า มาบังไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่ง อย่างเงี้ย อาจจะไม่ได้ใช้ตัวของ แอ็กเคานต์ จริงที่เป็นรูปตัวเองจริง ๆ อะไรอย่างนี้เนาะ ซึ่ง โอ้ มันมีเหตุการณ์ น่าจะเป็นเหตุการณ์หนึ่ง ก็คือเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้ครับ สำหรับ Influ คนหนึ่ง ที่โดนคนไปว่ากล่าว เนาะ ไปด่า โดนด่าถึงตัวของอาม่าเขาอย่างเงี้ย แล้ว สุดท้ายแล้วก็มีการไปเจอว่า ตัวจริงคืออะไรยังไง อย่างเงี้ย มันทำให้เห็นนะครับว่าสึงสุดท้ายแล้วเนี่ย มีเกราะหรือว่ามีโล่ป้องกันเนี่ย มันก็ ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ย คนที่ฝ่ายเสียหายจะเอาจริงเนี่ย ก็สามารถที่จะจัดการได้อยู่ดี
ใช่เลยค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ อา ค่ะ อา ค่ะ